जी नमस्कार आप कैसे हैं?
मैं काफ़ी अच्छा हूँ मित्र, आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आजकल कि देखा जाए ना तो मैं देखा हूँ देख रहा हूँ कि कैसे ना काफ़ी लोगों की जिंदगी में जो हम देखते हैं जो राजनीति में उनकी भूमिका होती है वह निभाने के लिए ना काफ़ी आलस आ गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ना इस चीज़ को समझें कि जो उनकी जिंदगी है वे एक राजनीति से ही चल रही है, हमारी जो सरकार है वह राजनीति की है। तो बिल्कुल हमें उस चीज़ का ध्यान लेते हुए उसमें बिल्कुल एक भूमिका निभानी चाहिए। आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि मतलब अ, जनता की भूमिका तो एक राजनीति में और खास तौर पे अगर लोकतंत्र देश में काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ज़रूरी होती है। कहते है ना कि बहुत ही अहम भूमिका जो है जनता निभाती है। और क्योंकि देखिए अ अ, जो भी चुनाव होते हैं उसमें अ, अपने उम्मीदवार चुनने से लेकर कहते है ना सत्ता देने तक, वो सब का सब जो है उसकी जो शक्ति है वो कहीं न कहीं हम आम नागरिक जो जनता है उसी के पास है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारी शक्ति है ना उसका सदुपयोग जो है करना चाहिए तभी कहीं न कहीं हमारा जो देश है अ, उसका विकास हो पायेगा। जी।
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ क्योंकि ना अगर ये देखा जाए आज के समय में बहुत से लोग अगर हम अपनी युवा पीढ़ी की ही बात करें तो काफ़ी लोगों में मैं देखता हूँ की अपनी ज़िन्दगी में ना वह वोट भी करने नहीं जा रहे हैं, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता। तो मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में ना ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपनी भूमिका पता हो और अपनी ज़िन्दगी में ना वह जो भी दिस देख रहे हैं जैसे राजनीति में देख रहे हैं तो हर चीज़ उन्हें पता रहनी चाहिए की वह ज़िन्दगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो ऐसी काफ़ी चीज़े हो जाएँगी आग आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है हमारी राजनीति और हमारे जो सरकार है उसको चलाने में। आपका क्या मानना है?
जी। जी। जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपने बताया ना कि आजकल तो मतलब मैंने भी देखा है मतलब इनफ़ेेक्ट अपने ही पास में देखा था की जो एक व्यक्ति थे अ, जैस जैसे जो चुनाव हुआ था ना तो वो वो जो है वहाँ पर उसमे अपना मतदान जो वोट होता है वो डालने नहीं गए। तो अ, जब मैंने पूछा कि मतलब क्या कारण हो सकता है इसका? तो उन्होंने भी यही कहा कि मतलब जिस पार्टी के लिए वोट डाल दें ना वो अपने आप जीत ही जाएगी, उसकी ज़्यादा सँभावना है। तो कहते है ना कि मतलब ये सुन के काफ़ी जो है मुझे अ आश्चर्य हुआ था क्योंकि देखिए अ, मुझे लगता है ना कि वोट तो एक कहते हैं ना कि व्यक्ति के लिए कितना कितना बड़ा अधिकार होता है। और पहले के टाइम पे तो अ, इस अधिकार के लिए लोगों ने लड़ाई भी जो है लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि अ, इसको ऐसी जो है इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। और क्योंकि 1-1 वोट की अपने में बहुत बड़ी-बड़ी कीमत होती है। तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ़ वोट ही नहीं जनता की बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जिनको कहते हैं ना पूरा करना चाहिए तभी जो है अ, देश में एक तो ये रहता है ना कि स्टेबिलिटी जो है आ पाती है। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में?
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और ना क्योंकि जैसे आपने स्टेबिलिटी की बात करी और भी ना आप देखें आज के समय में इतनी ज़्यादी वो हो चुकी हैं लगा लिजिए आप कि जैसे इतने सारे डिसीजन आ गए हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि कैसे अहमदाबाद में वह क्रैश हुआ। और आप देखें अभी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में तनाव भी था। तो उसमें ना सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप देखें ना सारा डिसीजन उनके हाथ में होता है कि वे कैसे आगे बढ़ें इस चीज़ को लेकर? हमें अपनी सेफ़्टी कैसे देखनी है? अपने देशवासियों को कैसे बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाना है? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह ओ अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएँ। तो जो राजनीति का असली मतलब ही वही है कि अगर हम किसी इंसान को चुनाव में जिता रहे हैं तो ज़रूर उसमें ये डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी हो और भी काफ़ी चीज़ें जो उसको अधिकार मिल रहे हैं वह उसे समझ आएँ और उसे चलाना आए देश को, वो बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी, जी। हाँ जी। सही बात है। जी। हुँ। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भी यही मानता हूँ कि देखिए मुझे तो लगता है ना कि मतलब अ, उसी का जो है चयन करना चाहिए जो इन सब निर्णय को जो है ले सके और सक्षम हो और जो कहते है ना जो शे मतलब जो देश के विकास के बारे में सोचे। तो मतलब मैं तो आ आजकल देखता हूँ कि अक्सर ये भी होता है कि जैसे जो आम लोग भी है, स्वयं जनता है, जैसे हम कहीं वोट डालने जाते है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अ, किसी के जाति, धर्म को देख के वोट डालते हैं कि अरे ये हमारी जाति का है, तो उसको वोट देते हैं तो कुछ ये करेगा। मुझे लगता है कि अ, ये अगर इस सोच को अ, इस सोच को रख के जो है हम क अगर वोट वगैरह देंगे और ऐसे निर्णय देंगे, तो मुझे लगता है ना कि उससे जो देश की प्रगति होती है, उसके बारे में लोग इतना सोचते नहीं है। जबकि वो एक अहम मुद्दा है ना क्योंकि मुझे तो लगता है कि अ, जनता की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि वो जो अ, देश के हित में जो मुद्दे हैं जो काफ़ी अहम हैं, जो काफ़ी महत्व रखते हैं, उनको जो है उठाया जाए, जैसे शिक्षा के अ, उसमें देखा जाए या फिर जो हमारे प्रगति है निर्माण कार्य है, बजाय कि जो ऐसे धर्म जाति को लेके मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कहीं न कहीं हमारी कि हम अहम मुद्दों को उठाया जाए और सरकार से जो है सवाल पूछे जाए। आप क्या मानते हैं इस बारे में?
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो बहुत ज़्यादा सहमत हूँ इस चीज़ से और आपने बिल्कुल सही कहा कि ना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस चीज़ की ना जानकारी हर युवा तक पहुँचे क्योंकि आप देखिए ना इस साल के जो चुनाव हुए व थे उसमें से 70% युवा ने ही अब अ, भाग्य दिखाया अपना और उसमें भागीदारी ली है। तो मैं कहूँगा कि इस युवा को ना ये चीज़ समझ आनी चाहिए और इन्हें ये समझाया जाना चाहिए कि ये ज़िंदगी है जो हमारी ये अभी हमारी सरकार के हाथ में ही है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है आप जैसे मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले ही बताया कि कैसे इतने बड़े-बड़े डिसीजंस
जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी।
लेने पड़ रहे हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिससे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत आए। तो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अ, नए युवा को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए और काफ़ी चीज़ें ना, ऐसी हो रही हैं कि आप देखें, जैसे युवा ना इन चीज़ों में आलसी हो रहे हैं। उन्होंने अब तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया, उन्होंने वोट डालने नहीं गए या फिर उनको थोड़े-से पैसे किसी ने दे दिए, तो उन्होंने किसी को वोट अलग से डाल दी। तो जो भ्रष्टाचारी हैं थोड़ा-सा, उन्हें दिखा। तो उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही भ्रष्टाचारी से हो रही है, तो हमारी ज़िंदगी में क्या उद्धार लेके आएँगे और क्या डेवलपमेंट करेंगे? तो मैं आपका मा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जनता बहुत ज़्यादा ना, अपनी भागेदारी दिखाती है अपनी राजनीति पे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है?
सही बात है। जी। जी, जी। जी। सही बात है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं भी जो है ना, इस चीज़ को देखता हूँ अपने आस-पास कि सोशल मीडिया तो मतलब एक ऐसा माध्यम हो गया है, जहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपनी बात जो है, सामने रख सकता है। तो इस वजह से क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो अपने, जैसे जो पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं उनके, उसको बड़े ही अ, आसानी से जो है ना, एक्सप्रेस कर पाते हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से भी देखा ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी जो है, बढ़ रही है। एक तो ये भी है ना कि जैसे कोई सरकार ऐसे कोई योजना ला रही है, कोई निर्णय ला रही है, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें पसंद नहीं आता, तो हम अ, उसमें जो है, सोशल मीडिया पे वो अ, ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और देखिए, इसकी कहते हैं ना, इसका जो अ, रीच होती है, वो भी काफ़ी हद तक होती है कि मतलब अ, लोग जो हैं, इसको देखते हैं, इसके महत्व को जो है समझते हैं और मैं तो आजकल ये देखता भी हूँ कि अक्सर क्या होता है ना कि मीडिया वग़ैरह पे ही इन इन माध्यम के द्वारा जो लोग हैं ना, वो सरकार पे भी बड़े अ, जो है, हद तक एक तरह से प्रेशर बना देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा ना कि सोशल मीडिया पे अगर कोई बवाल जो है, मतलब कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो अक्सर होता है कि सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर बन जाता है ना, उनको भी जो है, कड़ी से कड़ी कार्यवाही फिर करनी पड़ती है। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अ, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम जो है, बन चुका है कि लोग जो हैं, अपनी अ, राजनीतिक भागीदारी जो है अ अ, उसमें जो है, दिखा सकते हैं उसके माध्यम से। आप क्या मानते हैं?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। मैं तो आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझ आए कि कैसे उनकी ज़िंदगी पर इन चीज़ों का प्रभाव है। क्योंकि अगर उन्हें ये जितना जल्दी समझ आएगा ना तभी उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चलेगी नहीं तो बहुत सी लोगों को आप देखे ना फिर बाद में पछतावा यही होता है कि उन्होंने ये गलत चुनावी को चुन लिया और बहुत ज़रूरी है ये आज के समय में कि, उन्हें ना ये पछतावा तभी होता है क्योंकि आप अपनी जानकारी, अपनी जागरूकता पूरी नहीं रखते, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि वह चीज़ को समझे अपनी, अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि क्या उनको चाहिए और क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया है जो
जी। हुँ। सही बात है। जी। सही बात है।
उसपे काफ़ी ऐसी चीजें हम देख पाते हैं जो आजकल मतलब न्यूज़ वग़ैरह पे नहीं होती क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होती, काफ़ी चीजें हमें पता चल जाती है कि कैसे हम उस चीज़ को इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत-सी चीजें लोगों को ना बहुत आखरी में समझ आती हैं जब उनकी वोट चली जा चुकी होती है और आप देखिए ना 1-1 वोट से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अगर हम सोचे ना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि आपने देखा ही होगा बहुत समय से ही अभी थोड़े समय पहले एक चुनाव हुआ था, जिसमें बहुत कम मात्रा से ही एक इंसान को वोट से जीताया गया था उसमें 2-3 वोट का ही बहुत फ़र्क था, तो लगा लीजिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ में पूरा भागीदारी निभाएँ और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएँ, आपका क्या कहना है?
हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने मेरा भी यही मानना है कि हर एक वोट जो है ना वो अ अ, कीमती होता है, हर एक वोट जो है मायने रखता है। क्योंकि देखिये अगर हर कहेगा कि जो है एक वोट से कुछ नहीं होता तो वो कहता है ना कि इतनी बड़े पैमाने पे जो है इस चीज को अगर हर कोई सोचने लगेगा तो फिर हो सकता है कि कि बहुत सारे लोग जो है वो वोट ही ना डालने जाये। तो बिल्कुल उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मैं तो मतलब एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मतलब 18 वर्ष के हो वो होने के बाद उन्होंने वोटर आईडी कार्ड तब बनवाया जब वो 24 वर्ष के हो गए। तो मैंने ऐसे लोगों को भी जो है देखा है। तो मुझे तो मुझे लगता है कि अपनी-अपनी जो राजनीति में भागीदारी दिखाना बहुत ज़्यादा अ, अहम है क्योंकि देखिये अ, जन ना जैसे हम कहते हैं ना कि म मतलब खास तौर पर एक डेमोक्रेटिक अ, कंट्री में तो जनता का बहुत ही बड़ी अ, भूमिका होती है। अ, तो मुझे लगता है कि वो जनता अ, जो जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से जो है निभानी चाहिए। और जैसे कहते है ना कि देखिए अ अ, इ है बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम सवाल जो है नहीं पूछते। तो मुझे लगता है कि सरकार से जो है अ, सवाल पूछने चाहिए जैसे एक अ अहम मुद्दों पे या फिर कभी-कभी कोई बड़ी घटना होती है जैसे इतने बड़े-बड़े स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं। आपने शायद सुना होगा जो एक बिहार में भी जो चारा घोटाला हुआ था तो मुझे लगता है की इन सब के बारे में मै अ, सवाल जो है किया जाना चाहिए। और सरकार पे भी कहते है ना कि इन मामलों को लेके जो है मतलब इद अद एक तरह से मैं बोलूँगा कि इनका मुद्दा जो है बनाया जाना चाहिए। पर देखिए मुझे तो लगता है कि जनता की भूमिका एक ऐसी भी रहती है ना कि जनता और जो सरकार है उनके बीच जो एक ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए मतलब जनता को भी पता होना चाहिए की जो सरकार है वो जो है क्या कर रही है और किस प्रकार की कहते है ना योजना वग़ैरह आ रही है। क्योंकि मैं तो अक्सर देखता हूँ की जैसे अ, बहुत बारी ऐसा होता है कि योजना वग़ैरह तो सरकार निकाल देती है लेकिन कहते है ना हमारे वहाँ पर मतलब भ्रष्टाचारी एक आम जनता एक जो आम नागरिक है वहाँ तक उसके फायदे जो है पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं तो ये भी मानता कि जनता की ये भी भूमिका है की अगर कुछ गलत होता हुआ उन्हें दिख रहा है तो उसके खिलाफ जो है पूरा उन्हें जम के अ, विरोध दिखाना चाहिए। प्रदर्शन क इ तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्योंकि ना सबसे पहला अधिकार हमारा यही है कि अगर हम अपनी वोट से किसी को उम्मीदवार को चुनाव जितवा रहे हैं तो बिल्कुल उस चीज़ का हमें विरोध करने का भी अधिकार बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए ना एक सरकार हर चीज़ ढंग से नहीं करती है। काफ़ी उसमें ना आप देखिए भ्रष्टाचार ने इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया अपना उसके बीच में लोग जब आते-जाते हैं तो बहुत-सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो जनता के लिए अच्छी होनी चाहिए थी, बुरी होने लग जाती
जी। सही बात है। जी।
तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ आपकी इस बात से। और ना देखा जाए तो बहुत लोगों को ये समझना है कि वे विरोध इस चीज़ का कर सकते हैं अगर आप देखे ना जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो बिल्कुल उनका जो भी अपना मकसद था उन्होंने वह अपना देखा और अपनी अच्छे के लिए उन्होंने हर चीज़ का विरोध किया। तो मैं कहूँगा कि ये तो है ही कि हम विरोध हर चीज़ का कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ये भी रहता है ऑप्शन कि हम 5 साल बाद किसी को हटा दें और किसी नए उम्मीदवार को खड़ा करे जो हमें ज़्यादा लगता है कि वे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में समझना कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन हमारे लिए खराब है नहीं तो ना हमारी जिंदगी बहुत मैं कहूँगा कि पीछे चली जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको अपने घर की बात बताऊँ तो जब मैं बचपन में आता था ना अ, स्कूल से आता था या स्कूल जाता था तो 15 किलोमीटर के रास्ते के लिए मुझे डेढ़ घंटा लग जाता था और आज के समय में वही मेरे को 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते कभी भी। वह और उस समय लगा लीजिये वे 10 साल से प्रोजेक्ट तब भी बनने की कोशिश हो रहा था लेकिन वही होता है जो भ्रष्टाचारी लोग बीच में आ जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड जाता है। तो आज के समय में देखा जाये तो बहुत डेवलपमेंट हुई है तो तभी ये 10-15 साल से आप लगा लीजिये यही चुनाव जीत रहे हैं और काफ़ी कुछ बेहतर हो रहा है। आपका क्या मानना?
जी। हुँ। जी। सही बात है। जी। सही बात है। जी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। हुँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जैसे जो आपने बात कही है ना कि अ, जो एक जो राजनीति होती है या फिर जो सरकार जो निर्णय लेती है उससे कहते हैं ना हमारे निजी जीवन पर भी बहुत ही हद तक जो है अ, उसका प्रभाव जो है पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कुछ लोग तो सोचते है की मतलब जो निर्णय है वो एक तरह से देश के लिए है या फिर उनके निजी जीवन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा तो मानना है ना कि अ, इसका जो है हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं, उनपे भी क काफ़ी हद तक इसका जो है एक प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अ, जो अपनी जो अ, भूमिका है ना वो पूरी जो है निभा निभानी चाहिए और अपनी भागीदारी जो है ढंग से लेनी चाहिए, तो मैं तो देखता हूँ की आजकल जो युवा है हमारे अ, वो भी जो हैं अपना कहीं न कहीं कहते है ना कि जो राजनीति है उसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं जो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे जो आजकल कभी-कभी काफ़ी लोग जो है अ, यहाँ जो है टैक्स को लेके अपने एक तरह से जो विचार है उसपे कहीं न कहीं व्यक्त करते हैं। तो कोई जो है अ, ख़िलाफ़ में होता है कोई जो है फेवर में होता है, लेकिन मतलब बात ये है की लोग जो हैं इस बारे में क्या है ना बात कर रहे हैं और अ, ये कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि वो भी जो है अ, इन चीज़ों को समझते हैं और कहते है ना कि ये जो अहम मुद्दे हैं, इन पे जो है बात की जा रही है, मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और आजकल तो अ, मुझे लगता है कि जागरूक करने की भी एक बड़ी अ, मैं बोलूँगा आवश्यकता है कि जो मीडिया के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से ना हम जो है इन लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ काफ़ी हद तक होता भी है, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? और क्या तरीके हो सकते हैं जागरूक करने के?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया कि जागरूकता की सबसे ज़्यादा ना आज के समय में आवश्यकता है। क्योंकि हम देखें आधी दुनिया तो जागरूक ही नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, आप देखें अगर ना आप रोड पर भी चल रहे हैं तो आधे लोगों को ये नहीं पता अगर उनसे कोई उनका अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है टायर पंक्चर हो जाता है, तो हाईवे पे मदद कैसे माँगी जा सकती है उन्हें ये नहीं पता की हेल्पलाइन नंबर होता है या फिर क्या अधिकार है उनका उस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल एक जागरूकता जो स्कीम नई श चालू होती है उनको शिक्षा के द्वारा और भी काफ़ी तरीके से जागरूकता उन्हें मिल सकती है, सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन चलाना है या असल में ज़िंदगी में कैंपेन चलाना है। तो तभी उनको अपनी जानकारी पता चलेगी की उनका क्या-क्या अधिकार है, उनके लिए क्या-क्या सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से निकाला है, तो इसी बात पर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर कर और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने मुझे दी और आशा करता हूँ दोबारा आपसे ज़रूर बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी। सही बात है। मुझे भी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है आपसे दोबारा बातचीत होगी। जी धन्यवाद।